E, yani Hürrem'in aksanı zaten insanları eee, a aksanlı konuşma şekli o diziyi çoğu insana sevdirmişken, onun Almancaya dönüştüğünde nasıl bir, emm, şey verdiğini çok merak ettim. Yani mesela sen ne hissettin? Orada mesela Hürrem konuşurken, mesela, biraz daha, hani, böyle şey geliyor ya insana, hem komik geliyor hem de, hani, "Kadına bak, neler neler yapıyor." gibisinden, hani, böyle diyorsun. Almancada da böyle mi hissettiriyor sana Hürrem? Yoksa Almancada kötü kadın eee, böyle yumuşak yumuşak, hani, önceden, hani, Hürrem biraz saftı, sonradan, hani, biraz öğrendi ya, at şey, saray havasını. Almancada aslında sana hep hissettirdiği Hürrem'in aslında çok katı güçlü bir kadın olduğu mu? Hani, nasıl hissettiriyordu?
Evet, tabii ki. Hıı. Evet. Evet. Ay, evet! Hıı. Evet. Evet, tabii ki. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, Almanca konuşunca zaten kim konuşursa konuşsun, eğer gerçekten, eee, hakkını vererek konuşuyorsa ya da seslendiriyorsa orada bir konuşan kişi isterse, böyle, romantik bir şiir okusun, bir şey geliyor, ürperme geliyor böyle acaba ne diyecek, sonunda bir ş bir gol atacak mı şeklinde bir dikkat kesilip cümlenin sonuna kadar çünkü dinleyip anlaman lazım. O kadar dil bilgisi olarak farklı anlamlara sonu çıkabilir ki. O yüzden mecburen böyle şey, eee, ne derler, asker edasıyla böyle acaba ne gelecek şeklinde dinlemeye geçiyorum ben direkt, yani. Ciddiye alamıyorum o yüzden ya. Öğrenme kısmında bana çok böyle Ama Hürrem'in tabii ki de karakteri, eee, şey, yani kendinden zaten yargı dağıtan bir arkadaş olduğu için çok ben keyif alarak izlerdim. Çok böyle güzel. Kadın anlamında da, yani, çok başarılı buluyorum. Yani birazcık böyle öyle güçlü kadınlara her daim ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
<laughs> <chuckles> anladı. Anladım. Hı hı. Anladım. Evet. Kesinlikle kendisi kesinlikle. Bu durumda senin o zaman Almanlarla olan, eee, romantik ilişkilerin biraz Almancadan dolayı baltalanmış gibi geliyor. Yani kulağına romantik gelmekten ziyade her an biri kelleni uçuracak ya da Aynen, aynen. Anladım. Peki bu durum da senin için zor olmuş olmalı, anlıyorum. Eee, peki o zaman yani benim anladığım kadarıyla senin için Almanca öğrenmek gerçekten zorlu olmuş ama hem vazgeçmemişsin hem hede hedeflerin doğrultusunda devam etmişsin ve bu hedeflerin doğrultusunda devam etmek için de, hani, mesela hayatını durdurmamışsın, hayatına devam etmiş, hayatında keyfi bulmaya devam etmiş, Almancayı sevmenin yollarını mesela araştırıp öğrenmişsin. Bu gerçekten, eee, gerçekten ama gerçekten çok değerli ve çok güzel. Çok teşekkür ediyorum bu güzel paylaşımların için. Eee, tekrar konuşmak dileğiyle, hoşça kal.
<chuckles> Ay! Evet. Doğru. <chuckles> Evet. <chuckles> Hazırda bekliyorum. Bir emir gelecek herhâlde. Tabii ki. Doğru. Haklısın. Hı hı. Haklısın. Benim için de gerçekten çok büyük bir keyifti. Ben öğrenmeyi çok seviyorum. Öğrenmenin yaşı, zamanı, mekânı, ruhu yok. Herkes bence öğrenmek için bir şekilde -keyifli hâle getirerek tabii ki de kendine yeni bir şey de, böyle, bulmalı diye düşünüyorum. O yüzden paylaştığım için, anlattığım için ben de çok keyif aldım. Çok keyifliydi seninle konuşmak. Teşekkür ederim. Görüşürüz.
Kesinlikle.